あの、私、もう付き合って7年になる、ええ、彼女がいるんですけども
はい。
まあ、周りから「そろそろ結婚しないの？」って言われたり、ま、お互いの親からも、ま、「そろそろどうなの？」っていうふうに、ま言われたりはする中で
うん、ふん。 はい。
迷ってまして、結婚するかどうかっていうのを。ま、というのも、結婚や将来の価値観っていうのがどうしても合わなくてですね、まあ、そこをお互いに擦り合わせるために、まあ、どうしたらいいかなっていったところで、アドバイスいただけたら嬉しいです。
はい。 うんふんふん。 はい。 ああ、そうなんですね。もちろんです。あの、そうですね、お話ししながらいろいろお聞きして、はい、アドバイスできるところはさせていただきたいと思います。
はい。 お願いします。
はい、お願いします。 そうではい。
そうですね。ええ、まあ、私が価値観合わないなと思ってるのが
はい。
ええ、ま、彼女はそうですね、ずっと日本にいたいっていうかたで、まあ私は海外経験が、え、ずっとあった、ええ、タイプなので、ま、どちらかというと日本を出て海外でずっと暮らしていきたいなっていう思いがありますね。メインの違いはそこだと思いますね。
はい。 ふんふん。 ああ。なるほど。メインの違いというだけあって、あの、もう致命的な違いと言いますか、もうどちらに合わせるかっていう話になってきますもんね。
はい。 そうなんですよ、はい。
あ、は、は。そうですか。ちなみに7年間付き合ってらっしゃる間っていうのは、遠距離恋愛だったりとかする時もあったんですか？
はい。 そうですね、ええ、ま、近場まあ、近場と言いますか、近距離の方が、あ、ことが多かったんですけども、ま、そういった中で、ま、私がもう学生時代からなんですけども、付き合っているのが、ええ、私が留学に行ってることがあったりだとか、ま、学生時代にですね。
うんうんうん。 はい。 はい。
また、社会に出てからも、ええ、ま、会社の転勤だったり、で、一度私が会社を辞めた後に、また海外に行きたいと言って、ええ、ワーキングホリデーを使って、ま、オーストラリアの方に行ったりしましたね。ま、そういったタイミングで遠距離になることが、ま、3回ぐらいはありましたね。
うん。 はい。 うん。 あ、そうなんですね。うん。それでそれで、この後だから結婚となると、やはり、あの、また、遠距離になるってわけにもいかないですし、ま、その海外なの？日本なの？っていうことで、もう決着がついてないっていう状況なんですかね。
はい。 はい。 そうですね。7年ずっと付き合ってはきて、お互いの考えを、お互いにこう、理解をしてきたつもりだったんですけども、ま、あとはそうですね。え、学生の頃から、もう、付き合ってるっていうのもあって、お互いの将来を真面目に、考えないまま、まあ、ずるずると付き合ってきたかなという感じもありますね。
うん。 はい。 はい。 うん。なるほど。ちなみに今まで、あの「結婚したら海外に住みたいとか、海外生活にはどう？」っていうお話っていうのは、やはり、されたことはあるんですか？
はい。 そうですね、その話になるたびに「まあ、旅行で行くのはいいけど、住むのはちょっと、厳しいかな」っていう風に、え、思うのが、ま、彼女ですね。
うーん。
はい。
そうですね。うん、そこでやっぱやはり、毎回やり取りはもう終わってしまって
はい。
「そっか、そうだよね」みたいな形で、えっと、終了してしまってるんですよね？
そうですね。ま、あとはお互いにその話をしてると、価値観が合わずにぶつかってしまうので、結局喧嘩みたいな形になってしまうかなっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
うーん。 そうですね、そこに関してはちょっとほんとに物理的な問題とあの、決定的な問題ですので。
はい。
それにあの、7年付き合ってらっしゃるとこいうことは、その他色々な価値観、それ以外の価値観とかも色々と擦り合わせた上で。
はい。 うん。
うん。一番埋めにくいところでちょっと食い違ってる感じですもんね。
あ、そうですね。その他の価値観で、ま、色々合うところはあるんですよね。ま、例えばどちらも、あの、安定的な生活よりは、ま、挑戦を好んで色んなかたことに手を出したりだとか。
はい。
ま、そうですね、あとは、ま、家にいるよりは、色んな人との交流が好きなので、どんどん色んな人に会いに行ったりだとか、ま、そういったところでアクティブなところは、すごい話してて合うなと思うんですけども、唯一の違いが国内か海外かっていうことなので、ま、そういったところでなかなか、あの、擦り合わせが難しいなとは思いますね。
ふんふんふん。 ああ。 うーん。 そうなんですね。ああ、ただ、あの、そういうチャレンジングな感じとか、その、安定が好きとかそういうわけではないっていうのは、あの、ちょっと想像と違って意外だったんですけれども、あの、パートナーさんの方がですね。
はい。 はい。 はい。 そうですね、はい。
例えば、あの、結婚したとしたら、あの、1年間まず、こう、チャレンジングして、海外で試してみないかとか、そういう様なお話っていうのは、されたことありますか？
はい。 そうですね。1年試してみないか、まあ、似たような話はありましたね。まず短い間でいいので、どっかで過ごしてみる？みたいな、こ話はしたんですけども。
はい。 はい。
ま、そうですね、そのいち1年だったり。ま、ある程度の期間っていうのが、ま、彼女にとっては長いっていうのと、ま、あとは私が具体的な話を出来てないからですね。ま、例えばじゃあ「どっかっていうと、もうどこの国に、どれぐらいの期間居るの？」って。「その間は、どういう仕事をするの？」っていったような、ま、ぐてい具体的なことを、ええ、伝えられてないので、ま、そういったところで、不安にさせてるのも、ひとつあるかなとは思いますね。
ああああああ。 うんうんうん。 うん。 ああ、そうそういうことですよね。ふんふんふん。確かに、具体的に話すされたら、その否定出来ないことが、今あの、まだ想像の状態だったら、ちょっと自分の意思を伝えるっていうターンなだけっていうこともありますもんね。
はい。 そうですね、はい。
うん。確かにでも、1年は長いけど、旅行だったら好きだよっていう気持ちもわかるんですよね。うん。
そうですね、はい。
ただそうなってくると、1週間とか、長くてとうかとかそういう話になってくると、ん、あれですもんね、ご自身の考えとはもう全く違う「バカンスじゃないんだよ」っていう話になってきますもんね。
はい。 うん。 そうなんですよね。もう、旅行ってなると、ほんとに遊びに行くだけなので、まあ、その短い間で得られるものっていうのは、私はないとは思っていますし、生活をするからこそ、ま、楽しさだったり、いろんな乗り越えられる場面があるので、ま、それをね、ま、国内でじゃあ味わえないかって言われたら、そんなことはないんですけども
うーん。 はい。 うん、ふんふん。 うーん。
ま、日本より、まあ、いろんな発見だったり、あの、ま、幅広い出会いがあるっていったところで、私は、ま、海外の方をずっと推してる感じですね。
はあ、逆にその、例えば国内では、そういうのがないわけじゃないって言った時に、そういう検討とか、その、ご自身が国内のどこだったら、同じような感覚で過ごせるから、許容できるとかいうのを考えたことってありますか？
はい。 そうですね、国内だったら、ま、私がずっと、え、行ってきて、ま、かつこれからも住みたいなと思ってた地域が、ま、あったかいところなので
はい。 ああ、そういうことですね。うんうんうん。
ま、外国人も多くて、近い環境で言えば、ま、沖縄なのかなっていうふうには思ったりしますね。
うーん。仮に「沖縄移住しようよ」っていう話になった時っていうのは、パートナーさんは、あの、納得いくと思いますか？
どうでしょうね。沖縄の話をしたことがないので、まだちょっと、何というかわからないですけど、ま、そこも、もし NG が出たりしたら
ああ。 うん。
ま、そうですね、日本だったらどこでもいいっていう話じゃないっていうふうに、ま、言われるかもしれないですし、ま、ひょっとしたら、地元に残りたいっていう気持ちが出てきて、そういうふうに言ってるかもしれないので、ま、そうなると、ま、今いるこの場所も動けないかなっていうふうには思いますね。
ああ。 そうですよね。 うん。確かに、沖縄のそこだったら「海外にいるのと何が違うの？」って言われてしまう可能性もありますもんね。
そうなんですよね、なんか、なかなか難しいところだなとは思いますね。
そうですね。なんか今まで色々試されたり、お話ししてきたからこそ、やはり、あの、ちょっとこう、ギスギスしてしまうからって、さっきおっしゃってたと思うんですけど。
はい。 はい。
やっぱ、面倒な話避けたいとか、空気悪くなるの嫌だなっと言って、あの、そういう話を後回しにしているカップルって多いと思うんですよ。
まあ、そうですね、はい。
うん。ただ、あの、これが住む場所とかでなければ、そのまま、あの、その関係性のまま結婚して、後回しにしたまま結婚して…
はい。 はい。
後で、その現実が追いついてくるってことは、あると思うんですけれども。
はい。
今回の場合は、住む場所とかもう国とかの問題なので。
はい。
そこが話し合えないと、まず、結婚へもたどり着かないっていう感じですもんね。
そうですね、なかなか難しいところだなっていうのと、まあ、後回しにできることで悩んでたらいいんですけど、結構その、まあ、環境っていうのは、この先、すぐ、おあの、まあ、迫ってくる未来なので、これが決まらないと、なかなか進めないかなっていうところではありますね。
うん。 うん。 はい。 そうですよね。あの、7年間付き合ってらっしゃって、あの、まあ、周りとかその、ごこあの、お二人の中で、ちょっともうそろそろ結婚だよねって感じなのか、それとも、まあ、3年ぐらい後でもいいとか、そそういうのはどんな空気感なんですか？今。
はい。 はい。 そうですね、まあ、7年経って、結構、私も待たせてるなっていう感じはしてるので。
はい。
ま、今すぐに結婚じゃなきゃいけないってことはないんですけども
うん。
うん、向こうも、まあ、そうですね、その、出産のことも考えたりしたら、年齢も若い方がいいので、もうそろそろかな？ていう感じはしてますね。もうそろそろ、私が決めきれないと、もう別れたりするのかなっていう風には思いますね。
うん。 ああ、なるほど。もうご自身がそこ決めきるのと一緒に、やはり、この住む場所に対しての、お互いの価値観を、最終決戦じゃないですけど、そういうこともしないといけなくなってきますもんね。
そうですね、ま、なかなか覚悟をね、ま、決めたいところではあるんですけども、お互いの価値観っていうのが、まあ、合わないっていった中で、まあ、相手のことを嫌いになったとか、そういうわけではないので、ま、なるべく一緒にいる未来を想像した上で、お互いの価値観をすり合わせていける方法が、何かあればいいなという風には思いますね。
うん。 うん。 はい。 そうですね。あの、先ほどあの、我々が話した通り、なんか沖縄の可能性はどうなのかとか、あの、まあ、また全然違っても、そのような話してない話とか可能性っていうのは、お二人で話していけば、何か見つかるかもしれないので。
はい。
ま、ちょっとその関係ギスギスしたりとか、空気悪くなってしまう可能性もあるんですが、大事なことですので、なんかこう、少しでもちょっとこう、そういう話に持っていけたら、なんかこう、選択もしやすくなりますよね。
はい。 そうですね。もっとこう、私たちがより、こう、柔軟に動けるような選択肢が見つかったりすれば、はい、もっとやりやすくなるなとは思いますね。
はい。なので、そこいら辺のタイミングを見計らって、ちょっと色々と試してみてください。
はい、わかりました。ありがとうございました。